あ、確かに確かに。
この人は割り勘じゃないみたいな。
そうですよね、確かに。うん、うんうん。
とか。あの、お酒代抜きでの割り勘だったら全然大丈夫すけど。
ああ、それだったらいいですね。食べ物だけとかだったらそうですね、なんでお酒が変わるっていううん。
それ欲しいっすね。 でも、それ欲しいですけど多分それ欲しいのは自分たちだけなんで。<giggles> 飯食う飯食う前に「あ、これでいいっすか」って言えないすよね。<laughs> この
<chuckles> そうですね、確かに。 はい。 言えないですよ、なんか、すごいケチいなこの人みたいなうん。<laughs>
ね、「今回今回このルールで大丈夫すか？」みたいなことは言えないっすよね。<laughs> さすがに。
<laughs> 言えないです。言いたいけど言いたいけど、言えないすよね。めちゃめちゃ言いたいですよね。いや、ちょっと無理ですよね。なんか、例えば2人とかで行ってれば、ちょっと言えるかもしれないですけど、仲いい友達だったら。でもなんかね、5、6人とかななんか人数いるのに、なんか自分「あ、わ悪いけど、すいません、ちょっと私飲まないんで、2000円でいいすか？」とかって言えないですよね、ちょっと。<laughs>
めちゃくちゃ言いたいっすけどね。 はいはい。 うーん、はい。 いや、もう最悪っす。 いや、ほんと ほんとそれが許される世の中になってほしいっす。
そう。 なってほしいですね。それはちょっと変えて欲しいですよ。<laughs> 確かに、誰にって感じですけど。誰誰が、誰が変えるって感じですけどね。いや、でもそほんとそう思いますね。毎回思うんですけど。うん。
<laughs> 誰誰が変えるんか分かんないすけど。 そうす、だかそれもそれもあって飲みもあんまり
はいはい。うん。
こう 行かないですね、進んでいかないし、なんだったら、自分で企画したことなんて1回もない。
はい。